सही कहा आपने।
गे अ, वही है कि द देखिए आप जीवन मतलब जो जिंदगी जी रहे हैं वो आप इसीलिए जी रहे हैं ना कि आप खुश रह सकें, खुशी से अपना जितना भी आपका समय है वो व्यतीत कर सकें इस दुनिया में। तो मुझे लगता है कि आपको ना अ, छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं, जो आपको खुशी देती हैं, जो आपको अच्छा लगता है करने में, वो सब किया करें। जैसे मुझे तो अ, मतलब मैं ना दिन में कुछ न मतलब हर दिन मैं कुछ ना कुछ लुक फॉरवर्ड करता हूँ, कुछ भी ऐसा कोई भी छोटी चीज़ जिसको ना लुक फॉरवर्ड करता हूँ देखने के लिए कि आय हाँ, आज ये करने को मिलेगा। तो उससे क्या है कि आपका दिन ना हमेशा एक कुछ ना कुछ रहता है आपको, दिन में आपके ना कुछ हर दिन आप लोगों के पास कुछ खास रहता है करने के लिए कि आज तो ये करने को मिलेगा। तो आपका माइंड जो होता है थोड़ा एक्साइटेड रहता है। तो अव वो आप ना हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं अ, हर दिन, तो क्या है कि अच्छा भी लगता है आपको। जैसे काफ़ी लोग क्या है कि आके अपनी कोई फेवरेट हॉबी होती है, किसी को जैसे कुकिंग करना पसँद है, किसी को सिंगिंग वग़ैरह। अ, मुझे तो मूवीज़ देखना बहुत ज़्यादा या स्पोर्ट्स देखना काफ़ी पसँद है। तो जैसे किसी ती किसी ने मेरी कोई फ़ेवरेट टीम का मैच होता है तो वो एक एक्साइटमेंट रहती है। तो वही रहता है कि हाँ, आज अपनो सारा काम खत्म करूँगा बढ़िया-सा कुछ खाने के लिए रखूँगा और ये मैच देखूँगा बढ़िया-सा बिना किसी मतलब नो मतलब रोक-टोक के। तो वो है कि आपको खुशी देती हैं ये सब चीज़ें, आपको लगता है कि आप जो जिंदगी मतलब जीना चाहते हो, आप जी र
बिल्कुल। सही बोला, बिल्कुल। बिल्कुल। सही है। सही बात है। सही बात है। सही कहा बिल्कुल आपने। ये तो है। हाँ जी। बिल्कुल। सही बात है। बिल्कुल। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं अपनी बात करूँ, जब हमारे परिवार में कभी झगड़ा हो जाता है और सारे लोगों में तनाव होने एक तनाव की स्थिति बन जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसी मूवी लगाते हैं जैसे चोरी-चोरी चुप-चुप के मतलब चुप और एक उसमें राजपाल यादव और शाहिद कपूर की मूवी है भागम-भाग, तो इस तरह की मूवी होती है, सारे परिवार वाले बैठ के पार्टी करते हैं थोड़ी-सी। मतलब कुछ खाने को मँगा लेते हैं बाहर से और मिल के बैठ के सब पिक्चर देखते हैं वो वाली मूवी तो उसमें काफ़ी मज़ा आता है। जो वो कॉमेडी होती है ना, वो एक अ, नेचुरल कॉमेडी होती है उसमें क्योंकि आपको भी काफ़ी सारे सीन याद हो गए हों। जिस तरह से रिपीटली होते हैं ना हमारी सारी जो हमारे पूरे दिन का तनाव होता है ना, वो कब मिनटों में खत्म हो जाता है, उसका पता ही नहीं लगता है। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव से जूझ रहे हों और आपने इस तरह की कोई मूवी देख ली हो अपने परिवार के साथ बैठकर आपको पता ही नहीं लगा हो कि आपका तनाव क्या था? जी।
हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। भागम-भाग है। हाँ। जी। जी, जी, जी, जी। हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल। मिट जाता है। हाँ। जी।